Yani, eee, basit, kolay yeniyor, içinde her şey var. Eee, bir ısırıkta ağzının içerisine hem sebzesini hem etini, her şeyi alabiliyorsun. O yüzden, eee, keyifli geliyor açıkçası ve içerisine istediğin her şeyi ekleyebiliyorsun. Eee, yani etlisini ayrı seviyorum, eee, tavuklusunu ayrı seviyorum. Dışarıdansa ve kendimi ödüllendirmek istiyorsam, hiçbir şey yapmak istemiyorsa canım, kesinlikle hamburger oluyor tercihim. Çocukluktan dedin, çocukluktan dedin, çocukluktan belki bu zincir hamburgercilerle, eee, büyümemizden olabilir. Eee, erişilemez bir şeydi ya, belki de büyüyünce artık istediğim kadar söylerim diyorum.
Hımm. Hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. E, peki Hı hı. Hı hı. E, değil mi? Evet. Gerçekten, yani, eee, baktığın zaman eskiden hani, çocukluğu düşündüğün zaman eskiden bu, eee, zincir hamburger, eee, fast food denen, eee, hızlı tüketim, eee, şeyleri yiyecek olarak pek yoktu. Ulaşmak da zor oluyordu. Hâliyle bunlar ailelerin çocuklara ödül olarak verdiği şeylerdi, hani, birazcık. Onun için de, eee, hamburger ister istemez, eee, çoğu, ııı, kişiye de şey yaratıyor, böyle, bir, eee, mutluluk yaratıyor, hani, baktığın zaman. Galiba seninki de o şekilde. Hı hı, anladım. Hı hı.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, kesinlikle. Yani, ben, böyle, gözlerimi kapatınca hamburger dediğimde aklıma, işte, annem beni yüzme, eee, kursuna götürmüş. 5-6 yaşındayım. Oradan çıkmışız. Oradaki, işte, ufak bir büfe var ve orada yapılan böyle basit, eee, büfe hamburgeri. Sadece ketçap, ufacık bir köfte ve ekmek, biraz da belki turşu. Dünyanın en tatlı, huzurlu, her şeyin yolunda olduğu anı diyebilirim.
Hı. Evet. Hı hı. Hımm. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Anladım, yani, senin konfor yemeğin aslında sana, eee, mutlu anıları hatırlatan, eee, senin, eee, enerjini yerine getiren, mutlu yapan, eee, yemek baktığın zaman. Peki, peki, güzel. Eee, ondan sonra, eee, şeyden bahsettin, "Evde yaptığım zaman." dedin. Eee, "İçli köfte yapıyorum." dedin ve, eee, "Bundan şey yapmıyorum." dedin. Yani "Uğraşıyorum bununla." dedin. Peki, neden içli köfte?
Hı hı. Hı hı, hı hı. Hı hı. Hı hı.

Yok. Ama sanırım, hani, normalde örnek veriyorum, taze fasulye desem yanında pilav olmadan, cacık olmadan yenmeyecek bir şey. Ya da, işte, mesela pizza, bir ketçap, mayonez, bir şeyler, bir kola, bir şey istiyorsun. Bahsettiklerim, ağzını da sulandırarak, aslında yanında hiç başka bir şey, tabii ki patates kızartması olsa harika olur ama, seni, hani, böyle çok şipşak doyurabilecek şeyler olduğu için hiç, eee, etrafta kirlenmeden. Eee, benim için konforun anlamı bu. Hemen bitecek, çabuk olacak, çok keyif aldığım bir şeyi yiyeceğim. Eee, bunlar o yüzden benim için hamburger.
Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Peki, eee, hamburger için şey olarak söylemiştik, eee, çocukluk anıların için olarak söylemişti. İşte, içli kö
Ya, bir de içli köfte var, evet. İçli köfte ay, özür diliyorum içli köfte Tamamen. <chuckles>
Yok, yok. İçli köfteyle ilgili olarak, şey içli köfteyle ilgili olarak şeyi diyecektim: Yani, baktığın zaman eğer kendin yapıyorsan, eee, olabildiğince, emm, yap yapmaktan zevk aldığın öncelikle olması gerekiyor ve etrafında 2'nci 3'üncü bir ürünü yapmana gerek kalmasın. Sadece onu yaptığında o senin için yeterli olsun. Eee, pratik olsun. Sürekli yaptığın için de zaten senin için pratikleşmiş. Anlattığına göre de kulağa gerçekten lezzetli geliyor. Hâliyle içli köfteyi söyledin. O da güzel gözüküyor. Evet, 3'üncü olarak da yazın dedin mesela. Mevsime göre değişiyor diye anlıyorum. Buna biraz değineceğim sonra. Eee, yazın yaptığın, eee, semizotunun, yoğurtlayıp içine de böyle biraz nohut koyuyorum dedin. Bunun hikâyesi nedir? Bunun senin için konfor yemeği olma nedeni nedir?
Evet, evet. Aynen, aynen. I hı. I hı. Hı hı. Evet. Ya, şöyle, o da yine hızlı ve çabuk bu arada. Hani, bahsettiğim şey hamburger, içli köfte. Şöyle, ikisinde de ısırdığında, böyle, 2 eee, kıtır katman arasında bir et var ya. O yüzden, hani, o his. A hani, bahsettiğim his o. Hamburger, içli köfte. O yüzden, hani, bahsettiğim, anlatmak istediğim şey oydu. Eee, ama ikisini de inanılmaz canım çekti açıkçası şu anda. <chuckles> Bu semizotu, ııı, bahsettiğim mezemsi yemeği de, eee, internette görmüştüm. Eee, kolay olduğu için seviyorum ve gerçekten çok lezzetli. Çok da tok tutuyor açıkçası. Onu yedin mi, başka bir şey, atıştırmalık dahi istemiyorsun.
Hı hı. Evet. Hımm. Anladım. Evet. Gerçekten lezzetli geliyor. Ha ha. Hı hı. Hı. Hımm. Hımm. Anladım, yazın o zaman biraz daha hafif beslenmekten hoşlanıyorsun. Hem sağlıklı hem hafif olsun istiyorsun ve bu internette bulduğun tarif de senin için hem pratik hem de lezzetli olarak düşünüyorum ve onun için bunu tercih ediyorsun. Doğru mu?
Hı hı.